Sí, ahí se complica porque no es que dispongo de tanto dinero así como para gastarme una fortuna en cada regalo, pero bueno, sí me gustaría, pues un detalle o 2 detallitos para cada persona, a ver si se puede, pero nada, la idea es no volverme loca. <chuckles> Sí, bueno, estoy intentándolo, ¿no? Tratando de no salirme del presupuesto para que no me dé más estrés del que ya tengo.
Es linda la iniciativa. Sí. Ya, pues mira, es que no te tienes que dar tanto estrés, ¿no? Porque en estas épocas lo que más importa no es de que el dinero de que si el regalo, de que si aquello. Más que todo es por el compartir con las personas que quieres y con los amigos, familia y todo eso, no es tanto por solamente que el regalito, de que aquello. Bueno, al menos de que sean niños, eh, los niños lo único que están pendientes es del del regalo, de que si les compraron tal juguete y eso. Pero de por sí la familia, hijos, pareja, eh, entenderían que o no les compres como mil cosas, porque mira, ya eso sería también co
Sí, eso sí. <chuckles>